Đầu tiên khi mà nhận được giải thì mình và thầy c ở dưới trường á, c nói chuyện giỡn hớt rất là nhiều luôn, sau đó thì thầy chở mình về, thầy chở mình về nhà của mình. Lúc đó là thầy vào nhà, thầy có tâm sự với ba mẹ mình rằng là tính cách của mình sau khi được à, sau khi mà được thầy tu luyện xong thì như thế nào đó, và thầy về, kiểu như, thầy nói là, à, mình có rất là có năng khiếu, nói chung là
Ừm. Ừm, ừm. Rồi, sẵn rồi đến gặp phụ huynh luôn á hả? <laughs> Ừm. Trời ơi! Đúng rồi, phải khai thác. Hừm.
Đúng rồi. Thì lúc đó nhận được tin thì cũng về nhà báo với phụ huynh là như thế, rồi xong thầy dẫn mình đi ăn, đi uống cùng với lại là vợ con của thầy luôn. Rồi thầy mới nói với vợ rằng là "Ờ, từ nay hãy xem, a, bạ à, hà từ nay hãy xem bạn học sinh đây cũng như là người nhà của mình nha." Đấy.
Ừm. Trời, dễ thương quá! Trời ơi, hông biết là khi mà nghe cái câu đó thì bạn thấy như nào? Kiểu, cuộc đời tôi đã có thêm một mái nhà thứ hai á? Kiểu vậy. Ừm.
Hơi lâu. Đúng rồi, <chuckles> lòng mình nó ấm áp cực kỳ luôn á bạn. Vì chỉ có tính ra thầy thì cũng là ngoài gia đình thì cũng là người lạ, mà là người lạ đầu tiên mà mình, gọi là, mình yêu thương á bạn, mình yêu thương như là ba mẹ của mình luôn. Là mình dành rất là nhiều tình cảm cho thầy khi mà mình nói thầy chính là một, ừm, người nhà của thầy mình là người nhà của thầy. Thì tất nhiên là cảm xúc của mình lúc đó rất là vui, vừa vui mà vừa mừng mà vừa chảy nước mắt á, vui mà khóc á bạn.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, gắn bó, ừm, ừm. Hay quá. Ừm, ừm. <laughs> Có sợ hông? Có sợ làm, ờ, người nhà của thầy xong rồi thầy bắt học toán, a, ngày đêm hông?
Hông có, <laughs> hông có sợ dữ đâu, tại vì học toán ngày đêm thì chắc thầy cày hông nổi với mình đâu. <laughs>
<laughs> <laughs> Ờ, OK, mình hiểu, nói chung là cái việc mà bạn có được một cái người thầy không chỉ là một cái người thầy ở trên trường mà còn là cái thầy thầy thầy dạy trường đời cho mình, và đến cuối cùng còn trở thành một người cha của mình luôn ấy. Thì không biết là cho đến bây giờ nha, ờ, đã lâu rồi, không biết bạn và thầy của bạn có còn liên hay liên lạc với nhau hông?
<laughs> Đúng rồi. Ừm, mình có, mình thầy chính là người ba thứ hai của mình mà, ừm hừm, mình vẫn còn liên lạc với thầy. Ví dụ như trong những dịp mà tại vì bây giờ mình đã đi xa rồi, trong những dịp mà hai mươi tháng mười một đồ á bạn, những ngày mà tôn tôn tri về nhà giáo Việt Nam á, thì mình luôn tặng cho quà chạ tặng cho thầy một món quà thật là to, thật là ý nghĩa trong đó, mình luôn luôn
À, hay quá! Ừm. Ừm. Ừm ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừ, chứ hông phải mình tặng quà cho ch hông phải là t tặng thầy cho quà nha, đúng hông? <laughs> Ờ, tặng quà cho thầy, đúng rồi, hay quá. Ừm.
<laughs> Tặng quà cho thầy. Tặng quà cho thầy, thì ừm, hoặc là vào những lúc mà mình về mình về quê thì mình luôn luôn tới nhà thầy mình thăm hỏi sức khỏe của thầy, ừm, nay thầy cũng đã lớn tuổi rồi. Mình hay, a, tặng yến á bạn. Mình sẽ lúc nào đúng rồi, lúc nào cũng vậy, mình sẽ mua cho ba mình yến thì mình cũng sẽ mua cho thầy của mình một phần yến luôn, lúc lào đúng rồi, không hề phân bì gì luôn, luôn luôn công bằng vậy đó.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. À, rất là, ừm, hợp lý nha, ừm. Chà, không hề phân bì nha! Ừm, rất hay, ừm, ừm. Ừm, hay quá, vậy thì, ờ, mình muốn hỏi là ví dụ như là cái năm đó đi, cái c giơ tay của bạn nó không giơ lên thì bạn nghĩ là cuộc đời bạn nó có rẽ sang cái hướng khác hông?
Ừm.

Ừm, có, mình học được những cái lẽ sống của thầy, thầy đối xử với lại đồng nghiệp của thầy hoặc là học trò của thầy, những người xung quanh của thầy rất là tốt nha, thầy là một người, kiểu, tâm hướng thiện á bạn, ờ, tu luyện với mình mà. <laughs> Mình là một người có thầy thầy chứ thầy là một người có tâm tâm hướng thiện, thầy luôn giúp đỡ những người
Ừm. Ờ. À, à, ô ô kê, ô kê, mình hiểu. Ừm. <laughs> Ừ, nghe nó nó cứ sao sao ấy nhỉ? Ừm. <chuckles>
Thầy giúp đỡ những người ở ngoài kia rất là nhiều, thầy như thầy hay đi chợ á, thì thầy cũng hay đi chợ cho vợ của thầy nha, mỗi lần thầy đi chợ như vậy đúng rồi, thầy gặp những người ăn xin á bạn.
Ừm. Trời ơi, sao thầy thầy hoàn hảo quá đi, ừm. Ừm, ừm.
Cô có kể với mình, cô, tức là vợ thầy á có kể với mình một câu chuyện như thế này, thầy đi ra ngoài chợ á, thầy mua cá với lại thầy mua một phần thịt, nhưng mà con con gái của thầy là còn rất là nhỏ, lúc đó là mới tuổi dặm ăn ăn dặm không à.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm, ừm.
Ăn dặm, xong rồi thầy mua phần thịt đó là về để xay ra cho con của thầy ăn. Ừm, nhưng mà á, có bà ăn xin bà ấy lại bà ấy mới xin, kiểu như, ơ, xin quyên góp một ít cho bà, và thầy cho luôn cả cá và thịt, rồi sau đó thầy cho luôn cả 100.000 luôn, xong rồi về, ờ, ừm, hết tiền luôn, thầy về thầy xin cô tiếp, xong rồi cô nói là cô bất ngờ luôn, cô bất ngờ là sao chồng của mình có thể tốt như vậy.
Ồ, sai lầm, đồ ăn dặm, ừm. Ừm, ừm. Trời ơi. Không biết nói gì hơn, ừm. Nhưng mà hổng la được, cái đó hông la được, đúng hông? Ừm, không thể la được, ừm. Ừm, vậy tức là ngoại trừ cái việc là bạn học được cái kiến thức, cái nội công thâm hậu của thầy bạn trong cái lúc bạn đi thi, bạn đạt được giải, ơm, giải nhì, mà bạn còn học được cả những cái lẽ sống và, gọi là, cái tâm hướng thiện của thầy, bạn thấy là cái điều đó có góp phần định hình con người của bạn khi trường trưởng thành hông?
Không la được, không la được, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Mình có, tới thời điểm bây giờ mình, ừm, mình v cũng là giáo viên dạy toán, thì cái l cái <laughs> cái lẽ sống của mình, nó
Ôi, trời ơi, ừm, nối nghiệp, nối nghiệp. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc.
Trời, phải vậy chứ, lẽ sống của mình thì nó cũng tương đương với lại là thầy của mình, nó cũng một nửa với ba của mình, mà nó cũng một nửa thầy của mình vậy đó.
Ừm. <laughs> Ừm.